À, cuộc sống cá nhân của mình là gia đình mình. Gia đình mình là số một nha đối với mình, à, ờ, nếu mà để để mà, ừm, để suy nghĩ là cái việc là, à, ví dụ như công việc của mình bận rộn, mà nhà mình cũng có một cái việc gì đó cần mình thì chắc chắn là mình sẽ xin nghỉ việc, à, tạm thời lúc đó để mà, à, lo cho gia đình. Tại vì mình luôn luôn nghĩ rằng là công việc thì có thể tìm được, nhưng gia đình của mình chỉ có 1 thôi, mình không bao giờ tìm được gia đình thứ hai, gia đình khác nên đối với mình gia đình phải ở trên hết. Ờ, ngoài ra thì cái cuộc sống cá nhân của mình như là mình đi du lịch nè, rồi mình cũng thích, ơ, lâu lâu đi chơi với bạn bè, <chuckles> đúng rồi, đi mua sắm, đi cà phê, thì lâu lâu mình cũng có những cái đợt mà mình xin sếp nghỉ dài ngày để mình đi du lịch khi mà mình đã hoàn thành cái công việc ở trên văn phòng. Đúng rồi, đúng rồi đó, đối với mình á, cái thời điểm mà để đi đi nghỉ ngơi, để có cái cuộc sống cá nhân á thì cũng rất là quan trọng để chọn thời điểm. Hông thể nào xin nghỉ lúc mà công ty đang bộn bề, mọi người đang chạy như h deadline hạng chót thì xin nghỉ nó kỳ. <laughs> Đúng rồi, hổng có xin nghỉ lúc đó được nha, phải làm xong hết. Nói chung là phải cống hiến xong rồi đó bạn thì bắt đầu sau đó mình có thể đúng rồi, để cái cuộc sống cá nhân của mình lên trên là mình có thể bắt đầu mình đi chơi, mình đi du lịch, mình xin nghỉ lúc đó nó cũng hợp lý và người ta rất là dễ dàng duyệt cho mình, tại vì mình đã làm xong hết việc rồi.
Ừm. À. À, đúng rồi, đặt gia đình lên trên. À, đúng. Ờ. Ừm. Được tận hưởng cái không gian của bản thân. Ồ. Thích ha. Ờ, đi chữa lành, đúng không? Wow! Ừm. Đúng rồi. Như thế thì Như thế gọi là trốn việc, đúng không? À. À, nói chung là thật sự rảnh thì mới đi. Ờ. Đúng rồi.